Ну да, то есть, может быть, даже там не столько время суток, а вот именно такая немножко усталость, и в н делать нечего. Если н ничем не занято, то вот мысли сразу к тортику.
Да, да. Следующий метод, который мне, э, помогает, это- ну, вот я сказала, что у меня слабость к сладкому, э, маловероятно, что я там борщом, э, как-то пере переедание себе устрою Да, а вот, э, сладкое, да, это всегда. Поэтому, ну, вот последнее время у нас так, что, эм
Сам. Мгм. <laughs> Ты борщ не переедаешь, да? <laughs> Мгм.
лучше, чтобы его не было дома, потому что, когда оно есть, очень сложно удержаться, ну, прям, м, прям вот невозможно. Я просто не успокоюсь, пока не доем до конца то, что у нас есть. Понимаешь? Вот н на
М, то есть ты не м не можешь отложить шоколадку куда-то вот, э, на чёрный день? <laughs>
Я просто не могу жить с мыслями, что она вот там лежит, а я, а я здесь. <laughs>
Да, она там недоеденная плачет. <chuckles>
Да, или там конфеты какие-то вкусные. Меня не слишком привлекает т то, сла то сладкое, которое мне не нравится. Я вот, ну, оно, в, м, принципе, его и дома у нас нет. Если оно нам не нравится, то мы его и не покупаем, да. Ну, если там, не знаю, может, муж что-то взял такое, что ему нравится, и я, если к нему равнодушна, то окей, проблем нет. Но если там конфетки какие-то мои любимые, или шоколад, или, м, не знаю, брауни, или медовичок домашний какой-то, то тут всё, держите меня, я просто не выдержу.
Мгм. М. Да-да-да. Ну, то есть ты не из тех, кто доедает какие-то вот, э, бабушкины мятные карамельки, если другого под рукой ничего нет. Э, ты в этом плане вот требовательная. <laughs>
Не-не-не. Не, это можете оставить себе. <laughs> Да.
Так, а какие у тебя, м, ну, вот любимые, вот что ты вообще, вот чт чего не может быть дома, что ты обязательно съешь? Какие вот такие самые опасные сладости для тебя?
Так, ну, ещё из такого, что может